Ah, entendi. Aí, você tem que dormir que horas pra você acordar isso?
Então, eh, in independente de que horas eu durmo eu eu acordo essa hora, mas independente de quanto eu dormir, de depois das 7h eu já tô acabada, entendeu. E aí, eu não consigo dormir mais.
Ah. Você não consegue focar muito, então, você rende tipo 4 horas, não é interessante pra você. Você queria ter o foco de quantas hora? Assim, não o foco, né, óbvio, mas assim
Não, as 4 horas tá ótimo, a 4 horas é o que eu preciso de tá ali, sem parar. O problema é que eu gostaria de fazer isso um horário mais decente, um horário mais humano. <laughs> Tipo eu gostaria de conseguir acordar horário no
Ah. Certo. Aham. Mas de repente esse é o horário que funciona pra você, né, tipo assim, é um horário que
Sim, é, isso é isso é óbvio, isso é o que tem acontecido já. <laughs> O que eu gostaria é de trocar esse horário.
É. E quais Mas assim, quando você faz em outro horário, quais são suas principais distrações?
É tudo, é, hum, é gente acordada em casa, é porta de banheiro abrindo e fechando, é o banhe o o barulho da cafeteira lá embaixo, o barulho de carro passando na rua. Tudo, daí tudo me distrai. É barulho, isso. Aham.
Então, barulhos. Você já tentou usar aquele fone que abafa toda o barulho?
Já, mas você fica super inconfortável na minha cabeça.
Como assim? Por quê?
Eu realmente porque eu tenho um monte de piercing na orelha, <laughs> e fica me apertando.
Ah. Não, aqui tem um que ele encaixa dentro do ouvido mesmo, não sei se você já viu.
Não, acho que esse eu nunca vi não.
É o da Apple, é aquele <clicks tongue> agora eu não vou saber o nome, alguma coisa Pro, AirPad Pro. É.
Não, eu sei sim, qual é o eh, eu sei qual é esse da Apple que você tá falando, a mi a minha filha tem.
É a pessoa pode gritar do seu lado que você não vai escutar.